Eh aku mau nanya, deh kamu ada enggak sih pengalaman nonton konser yang enggak bisa dilupain?
Pernah Kak waktu itu aku masih kecil banget, masih SMP. <laughs>
Oh iya emang konser apa masih kecil?
Iya. Itu waktu itu, eee, Clear Top 10 Kak kalau sering ngikutin RCTI. <chuckles>
Oh, iya sih aku pernah denger itu.
Itu aku suka at Iya, itu aku suka banget sama yang namanya Bertrand Antolin sama Nirina Zubir. <chuckles>
Oh, emang mereka nampilin apa?
Jadi mereka berdua tuh host-nya ClearTtop 10, Kak, pada waktu aku SM eee, SMP. Terus mereka berdua itu lagi ngadain, eee, tur gitu ke kota aku. Terus, eee, waktu pulang sekolah kita nih aku SMP ini udah naik angkot sendiri Kak ceritanya. Terus jalan kaki, eee, ke apa sih halte kita kan naik angkot nih, jalan kaki menuju ke halte terdekat di sekolah, terus kok ada ini ada kayak apa panggung gede gitu, kita nggak tahu, yoh, ternyata nggak expect ternyata itu, eee, acara itu Clear Top 10, duh seneng banget Kak langsung kita, langsung Itu free, gratis. Terus itu bener-bener yang aku sama temen-temen aku tuh Kak itu pengalaman banget pertama kali aku nonton konser secara gratis dan itu bener-bener kayak ya curi-curi waktu gitu loh Kak sendiri. <laughs> Jadi
Mhm. Mmm, terus? Heeh. Iya. Heeh. Oh itu free ya ha gratis masuknya? Oh oke. Terus kamu biasanya nonton emang acara kayak gitu setiap hari atau setiap minggu gitu?